Oo, kasi kung walang, ah, ano, tawag dito, walang, ah, support walang support sa mga Indianong nagpapautang talagang, ah, kung mamarapatin ng tao na puwedeng takasan, lahat tatakasan nalang 'yon, kawawa naman yung mga nagnenegosyo, 'di ba? Ayan, parang bigyan nalang din ng ano, ng tulong, gabay sa mga nagpapautang, 'di ba? Ikaw?
Oo. Mm. Mm. Oo nga. Tama-tama, sang-ayon din naman ako dun. Oo. Mm. Mm, tama, ah, eh, siguro, ah, ay, dahil ewan ko parang na-convince mo ako dun sa punto mo eh. Pero, ah, siguro ang maganda nga ang gawin kapagka halimbawa mangungutang ka talaga hindi mo maiwasang umu mangutang sa mga ganiyang pautang yung matala mataas yung interest, eh siguraduhin mong ka kaya mo yung bayaran. Ah, kaya mong tup oo, kaya mong tuparin yung napag-usapan niyo, 'di ba? Ah, siguro naman merong, ah, usapan yan, kailan magbabayad, ah, kailan yung installment, i-installment mo, gano'n, eh tuparin mo na para, ah, ano, planuhin mo narin yung mga finances mo, isama mo na yung pagbabayad dun, 'di ba? Eh para nalang din kahit papaano mabawasan yung utang mo na yun kahit na malaki yung interest, 'di ba?
Oo. Ay, oo, responsibilidad. Oo. Ay, oo. Ah, totoo. Totoo, ayan, maganda yung ta topic natin ngayon, ah, natuto, parang gusto ko nalang mag-ipon. <laughs> Oo. Kaya
Mm. Oo, ah, magandang <laughs> Totoo-totoo. Ah, sige, nag-enjoy naman ako sa usapan natin. Ah, ingat pa ka, paalam. Ah, magandang hapon.
Ingat ka, magandang hapon. Paalam sa'yo.
Mm.

Ang mataas talaga na interes ay may epekto di ba, sa pareho na nagpapautang tsaka nanghihiram. Para sa nanghihiram, ah, siguro malaki 'yung dulot nito na, ah, malaking pasanin kumbaga di ba, minsan, ah, nababayaran lang ay katawan pero 'yung interest nag patong-patong na di ba, may mga gano'n na paraan. Ah, parang mabigat 'yun lalo na kung 'yung nag ng hiram is hindi naman gaano kalakihan 'yung nakukuha niyang earn o earnings niya para makapagbayad, di ba? Minsan sa salat ng buhay nalilimutan pa nga na magbayad at na sasabihin nalang sa susunod na buwan nalang kasabay, di ba? <chuckles>
Mm. Oo, oo. Mm. Oo, oo. Totoo. Mm. Oo. Oo. Mm, oo, parang <chuckles> Oo, oo, tas nagkakaproblema pa lalo gano'n, di ba?
Oo, tas minsan, ah, pantapal na lang din uutang din sa iba para pantapal sa inutang sa'yo, ayun mahirap, ah, parang wala ring walang tawag dito, dagdag pa 'yun 'yung walang kaalaman patungkol sa pinansiyal, di ba? 'Yung parang sinasabi nila ay, an andiyan naman 'yung utang, eh, andiyan naman si bombay di ba, okey lang naman 'yan, di ba? Pero kadalasan ng mga kla kliyente ng bombay ay talagang 'yung mga mahihirap, di ba?
Mm. Mm, <chuckles> oo. Oo. Oo, oo, tama. Mm. <laughs> Oo, oo tama ka do'n, ah Oo, totoo. Parang kumbaga do'n na lang talaga sila umaasa sa mga bombay diyan sa di ba, sa mga Indiano na nagpapa 5-6 di ba, 'yun pala 'yung tawag na naalala ko. Ah, pero siyempre, ah, 'yung mga ganiyan, eh, kaya nag kaya nag-e-exist 'yung mga ganiyan kumbaga meron talagang isang nakikinabang, eh, siguro 'yung nag nakikinabang talaga, eh, 'yung nagpapautang, ah, bukod sa malaki 'yung kita, eh, um siguro isang ano, ah, ang masamang epekto na lang na naisip ko pala parang na-realize ko na masama pala, eh, maaaring magkaroon ng masamang reputasyon. Um, parang kumbaga kilala ka na nagpapautang pero ang laki ng interes mo, so siyempre me hindi hindi naman ma maiiwasan na matahin ka na maging masama 'yung tingin ng iba sa'yo, di ba? Um, tapos siyempre hindi rin maaano hindi rin malalayo na baka masangkot ka sa ilegal na, ah, usapin di ba, parang mga makakasuhan ka gano'n, ah, kahit ba sabihin nating legal, eh, at talagang alam ko, eh, parang kung desperado talaga 'yun nangutang, eh, ko an na habulin 'yung huma-harass sa kaniya di ba, 'yung nagpautang, eh, magagawa ng paraan sa batas gano'n, ah, tapos naman siyempre sa nanghihiram, eh, talaga lumalaki 'yung utang, ah, nahihirapang makaahon gano'n parang imbes na ginagamit nila 'yung pera nila sa mga gusto nilang bagay sa ibang bagay, eh, napupunta nalang sa utang at interest, di ba? Um, tsaka isa pa, siyempre 'yung stress na 'yan ah ah, madadala mo sa pamilya mo di ba, ah, hanggang maapektuhan ng ibang tao, eh, alam mo naman pagkadating ta sa pera pagkakulang talaga, eh, o kaya pag hindi makabayad talaga namang grabe din 'yung stress na pinaparamdam niyan, di ba?
Oo, oo. <chuckles> Oo, totoo. Oo. Oo. Totoo. Oo. Ay, oo. Totoo. Oo. Totoo. Oo, tama. Oo.

Ah, siyempre, ah, utang unang-una, eh, walang sapat na ipon para nga sa mga biglaang gastusin. Eh, alam mo, sa totoo lang ako talagang medyo naranasan ko 'yan no'ng medyo nagka-emergency, wala kaming, ah, pondo, gano'n, eh, 'di ay ang bagsak no'n talaga mangungutang ka sa ba bangko gano'n. Ah, ayun nga, eh, partida nga sa bangko na 'yon na medyo mataas pa rin 'yong interest kasi ang nangyari naging installment, 'di ba. Ah, eh, 'di ba, 'yong installment na 'yan kapagka tumatagal lalong tumataas. Eh, ako, sa personal na karanasan ko ay medyo nahirapan kaming mag-asawa bayaran 'yon, 'di ba. Eh, ikaw ba?
Oo. Oo. Utang. Oo. Ay oo. Totoo. Oo. Ayan. Sa akin, siyempre, ah, kaya maraming taong napipilitang magpautang kahit malaki at interes dahil sa iba't ibang dahilan. U una na diyan, 'yong siyempre 'yong sinabi mo na, ah, emergency, 'di ba, kailangan agad na ma-resolve sa araw na 'yon, lalo sa ospital o kaya sa araw-araw na pangangailangan, 'di ba. 'Tsaka, dahil walang pinagkukunan na pondo kaya walang ipon talagang sa utang talaga mapupunta. Ah, bukod dito, oo, tama, an tas minsan talaga nagpapautang din naman ang iba sa paraan na gusto rin nilang, ah, magkaroon ng negosyo, 'di ba, negosyo rin ang pagpapautang, 'di ba. 'Yon, kung may bakante kang pera, ah, gusto mong, ah, instant na tubo, ayan, siyempre, ah, papautang mo siya. Pero nakakatakot din kasi sa paraan na kung magpapautang ka tapos, ah, hindi niya nabayaran o hindi niya nagampanan 'yong obligasyon niyang magbayad, 'di ba. Ang hirap, ang hirap, 'di ba, parang pareho kayong dalawang nangangailangan, eh, 'di ba, sa oo. Ikaw, may dagdag ka pa ba?
Mm. Mm. Tama, tama. Oo. Oo. Mm. Oo, talagang doon ka aasa, 'no. Mm. Hmm, oo nga, tama, tama. May mga gano'n talagang indibidwal. 'no. Oo. Mm. Mm. Mm. Tama. tama. Oo, mm. Tama, tama 'yon. Tama. Oo. Ah, siguro naisip ko lang din, eh, kaya nga napipilitang mangutang 'yong iba, kahit mataas 'yong interes, gano'n, eh, ah, siyempre 'yong hindi pa 'di su tal ako hindi pa ko hindi ko pa nararanasan mangutang sa iba bukod sa bangko. Pero, ah, may mga nababasa ako na parang mas ma ma madali 'yong propeso proseso, 'di ba, ah, hindi masyadong hinihingan ng mga dokumento, ganiyan. Eh, a parang alam ko 'yong mga na um, nag-aaply sa mga ganito 'yong mga wala talagang IDs, 'di ba. Eh, siyemp oo, walang trabaho, gano'n, eh, ano bang choice nila kundi talagang do'n lang talaga luma lumapit sa mga gano'ng nagpapautang, 'di ba. Eh, ayun lang naman ang idadagdag ko. Ah, ito tanungin kita ulit, ah, ah, sa tingin mo ba, paano nakakaapekto 'yong mataas na interes sa buhay ng, isang nagpapautang at ng nanghihiram?
Oo. Oo. Oo. Oo, walang trabaho. Oo. Oo.

Ayan, siguro ah paraan para makaiwas sa mga nagpapautang, 'no so. Ayan, siyempre hindi lang naman siya 'yung paraan na puwede tayong mag-utang, eh, 'di ba? Meron tayong mga sa app, mga, ah, OLP o londine online lending application, 'di ba, mga OLA. Ayan, sa paraan na 'yun, na puwede kang umutang, ah, ng kaunti. At talagang maganda rin kasi 'di na kailangan ng, ah, physical settlement sa mga bombay o sa mga indiano, 'di ba? Tsaka, ah, kung gusto mo talaga ng lehitimong utang, nagpapautang, ah, meron naman diyan sa mga government natin na mga, ah, 'di ba? Oo, ahensiya ng gobyerno. Ayan kung talagang maalam ka lang talaga sa mga ganiyan ay maganda na rin din 'di ba? Tsaka siguro kung
Mm. Mm. Oo. Oo. Mm. Mm. Oo, ayun nga. Oo. Mm. Ah, oo, 'yung mga ahensya, 'di ba? Oo. Mm. Oo, kasi total benefits mo 'yun, eh, 'di ba? 'Yung sa mga government na 'yan prebehel pribilehiyo mo 'yung mangutang tang sa kanila, eh, di gamitin mo 'yung, ah, privilege mo na 'yun, 'di ba?
Oo. Oo, totoo. Kaso nga lang 'yung iba talaga ay wala ngang mga trabaho, kaya walang mga maipakitang mga requirements. 'Yun lang talaga na
<chuckles> Dokume oo 'di ba walang mga dokumento?
oo walang dokyumento. 'Yun talaga lalapit talaga tayo sa ano sa, 5, 6 'di ba? <chuckles>
<laughs> Oo tama. Siguro idagdag ko na rin, eh, um, pinakasimpleng gawin, eh, talagang mag-ipon kahit na maliit na halaga, aha maaaring kada linggo o kada buwan o kada sumasahod, 'di ba? <sniffs> Ah, tapos kung maaari di mag-aaral din ng financial literacy. Ah, kung ano ba talaga puwedeng gawin sa pera ganiyan. Eh, ato a ako, sa totoo lang wala talaga akong mga alam diyan. Ha, kumbaga, yung pera ko talaga binibigay ko na lang sa asawa ko. Siya na lang bahala mag-ipon, maggastos, mag-budget, 'di ba? <laughs> Oh, minsan oh <laughs> hindi, minsan totoo din na ano, binibi diretso sa asawa 'yung sahod kasi alam nila 'yung gagawin, eh. Kumbaga 'pag sa'kin 'yun baka kung ano oo, kung ano-ano ng
Ay oo, ipon talaga. Oo. Ay, totoo. Invest, 'di ba? Ay ang galing naman. <laughs> Ang buti-buti mo naman. <chuckles> Ay, oo, sila 'yung nakakakita. Oo, sila 'yung nakakakita kung ano 'yung ka pangangailangan sa bahay, 'di ba? Kasi sila 'yung laging nasa bahay ayan.
Tama tama. <chuckles> Oo, kung 'pag sa'kin 'yun, kung ano-ano na sigurong binili ko na luho, 'di ba? <scoffs> Mm, ah.
Oo, pero okey lang naman din na ano, ikaw din nakikita mo din sa paraan na pa'no gastusin, 'di ba? Kasi malalaman parang succeps ah, achievement 'yun, eh, 'yung paraan na, ay ito dito napunta 'yung na napagpaguran ko, 'di ba?
Mm, tama. Mm. Ay, oo, totoo, tama din naman 'yun. Ah, eto ah, sa palagay mo ba dapat bang mas higpit 'yung mga regulasyon tungkol sa mga pautang na mataas 'yung interes?
Ah.